Ouais et si je veux j'ai j'ai l'impression aussi, heu, d'après ce que tu me dis, que ça t'a donné de la confiance en en toi aussi, en te disant, heu: «Si on fait les choses, si on demande de on peut demander de l'aide, quoi et que et qu'on», ouais.
Oui, ça me oui oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, parce que, heu, sur surtout au niveau de la langue
Oui, bien sûr.
heu, quand j'ai passé ce cap-là, je me suis dit: «Waouh, heu, j'ai réussi à me débrouiller tout seul dans un pays, heu, où je parle, heu, un tout petit peu la langue», heu, et ben là, c'était se sur des termes, heu c'était sur des termes techniques, heu, lien avec la police, avec les services un peu sociaux et c'était pas du tout évident, et au final, une fois que je suis sorti, heu heu, sorti de là, j'ai vraiment pris confiance en moi pour aller, heu, m'ouvrir un peu plus et parler, heu, un peu plus ouvertement, quitte à avoir des défauts de langage.
Génial. Mmh. Oui, tu t'hab c'est c'est bi ouais. C'est pas évident ouais, ouais, t'étais mal barré quoi. Ouais ouais. Ouais, ben c'est ouais, c'est c'est c'est c'est une belle, heu, histoire et en et et et et ce geste de toi aussi et de cette dame qui t'a reçue, heu, du fait que tu as fait cette démarche, heu, c'est génial, mais est-ce que tu as pu garder, heu est-ce que tu l'as revue, cette dame, ou c'est, ou ou, pas du tout?
Non, pas du tout, parce que ça reste, heu, ça reste des ça reste des guichets, en fait, heu voilà, et da et donc, en fait, même si j'y allais le lendemain, je suis pas tombé sur la même personne. Quand j'ai voulu rendre l'argent, je suis pas tombé sur la même personne et au final, heu, c'est peut-être mieux comme ça parce que, du coup, il y a pas d'attachement, heu. Je suppose que si ça se passe mal aussi, heu, il y a pas possibilité de voilà, de prendre la personne en en porte-à-faux et et au final, heu, je l'ai toujours en visuel, et cette dame-là et en fait, ça m'a ouais, ça m'a marqué parce que ça m'apporte encore des frissons, heu. Heu, bah, j'étais jeune, j'étais insouciant, mais en même temps, heu, j'avais aussi, heu <chuckles> un peu peur, heu
Ah oui, bien sûr, oui, puisque c'est une bien sûr. Oui, parce que c'est un centre oui. Mmh. Mais ça t'a marqué. <laughs> Ouais, c'est c'est c'est chouette, ouais Mais c'est génial, heu, ouais, parce que de de voir qu' il y a il y a des gens pour t'aider et qu' on peut y arriver, heu, ça c'est une une belle histoire, ça, c'est sûr.
après, je me suis certainement dit aussi, heu heu parce que je me suis dit que: «J'étais courageux déjà», mais je me suis dit: «C'était inattendu», et je me suis aussi posé la question: «Si ça avait été dans un autre pays, comment ça se serait passé»? Et ça, malheureusement, heu, beh, j'ai j'ai l'impression que ça se passera ça se passe pas de la même façon, heu, partout, et j'ai eu, heu, en fait, heu heu, enfin, après, un petit peu la culpabilité d'avoir eu de la chance, un petit peu, je sais pas trop comment le dire, heu, parce que, heu, ça aurait pu être, heu, partout ailleurs et ça marchait pas, ou je serais tombé sur une autre personne, peut être que ça ne marchait pas aussi, donc c'est aussi un coup de chance.
Mmh mh. Et culpabilité, tu veux dire, heu?

Bah, j'ai en souvenir, heu, un geste, alors on peut parler de bonté ou de ou de gentillesse ou de ou d'accueil, en fait, heu, ça s'est passé à l'étranger.
Oui. Ah d'accord.
Ouais, ça s'est passé au Canada, en fait, j'étais, heu, parti pour un stage d'études, heu, pendant pendant 3 mois.
D'accord. Quelles études? <chuckles> Je te pose des questions. Étude de quoi, tu faisais?
C'était des études d'ingénierie.
D'accord.
Et donc, j'avais un stage obligatoire à faire à l'étranger et je suis parti, heu, 3 mois, j'avais une petite partie de vacances avec, pour, heu, bah, voilà, faire ma mission dans une entreprise et puis en même temps, heu, découvrir une autre culture, une autre langue, un autre pays et cetera.
Ouais. D'accord.
Donc, au début, en fait, je suis arrivé dans la partie Canada anglophone, c'était assez, heu, difficile
Ouais. Ouais.
heu, parce que difficile à communiquer principalement
Bien sûr, parce que tu tu é
et puis à s'intégrer aussi, heu, bah, voilà, dans l'entreprise c'était facile mais c'était plus en dehors.
Heu, tu veux dire, c'était difficile par rapport à ton niveau d'anglais aussi parce qu'i il a fallu que tu te mettes vraiment à parler, heu, de, mmh, d'une manière fluent? Ouais.
Bah, bien sûr, ouais, heu, en fait, heu, j'avais l'impression de bien parler en partant et en fait, je suis arrivé là-bas, personne me comprenait et et c'était un peu plus compliqué. Bon, heu, j'ai j'ai
<laughs> Ah oui! Tiens! J'ai j'ai juste une question à te poser. Est-ce que les canadiens anglophones, ils ont aussi un accent comme les canadiens francophones?
Heu, non, ils ont pas d'accent, ils se ils parlent anglais comme les américains, quoi.
Ou ou ils parlent l'anglais, com ils ont pas d'accent, eux? OK, ouais, donc ce qui n'est pas toujours très facile, ouais
Voilà, voilà et donc heu, arrivé là-bas, donc je voilà, je je je passais mes 1res semaines, tout tout se passait bien après, bah, forcément, j'avais, heu, mes la nécessité de la vie courante donc heu, j'allais j'avais des courses à faire, il fallait que j'aille chez le coiffeur, il fallait que j'achète, heu, des vêtements, enfin, voilà, c comme en France, exactement, sauf que, hem, un jour, je me suis fait pirater ma carte bancaire.
D'accord. Ouais. Mmh mh.

Peut-être. Mmh.
Ben c'est le fait de se dire, heu, de le fait de se dire, heu: «Ben au final, j'ai peut-être pris, heu, 200 $ à une personne qui en avait vraiment besoin».
Ah d'accord, oui, parce que toi, c'était pour te dépanner. Enfin, cela dit, quand on a faim, heu, enfin il faut quand même manger pendant voilà, et et il y avait peut-être des gens qui étaient qui n'avaient plus rien et tu te dis: «Ça aurait été» et c'est pour ça que tu voulais le rendre en fait?
Oui c'est ça, c'est ça. Exactement. Bah, oui, heu, là on voit en ce moment il y a, heu, des ouragans là qui tapent la Jamaïque et heu, et puis Cuba, et cetera. Je me dis ben, peut-être que voilà, heu heu, que ce soit ailleurs au Canada, ben, il y a il y avait une personne qui aurait été
Bien sûr, bien sûr. Et peut-être que pour pardon, ouais excuse moi, ouais.
contente qui aurait été contente de les avoir ces deux cent dollars.
Bien sûr, et peut-être que ça donne envie aussi de faire un geste pour d'autres aussi, peut-être. Je sais pas.
Heu, oui, après forcément ça donne, heu, ça donne un geste, heu, ça donne envie de faire des gestes de solidarité un petit peu quand on rentre, heu, ben par exemple, heu, les Restos du Cœur, heu, par exemple, heu, hem, ceux qui font les ce qui font les luttes contre, heu, contre la faim et cetera. Oui, moi je participe. Alors pas forcément tout le temps. Je participe un peu plus aussi au don du sang, qui est un effort de bonté je trouve, qui est encore, heu, encore un peu plus valorisable parce que je au moins on est sûr que c'est utilisé pour des personnes qui sont dans l'urgence et dans le besoin, donc c'est des choses que je que je fais récemment, enfin, que je fais de récemment, depuis, heu, 5 à 10 ans, mais que je fais très régulièrement dans la limite, voilà, heu, dans la limite des dons, heu
Ouais. Tu participes à ça. Ouais. Ah génial. Ouais. Ça c'est Oui, bien sûr, et tu me dis: «Au moins on est sûr» parce que c'était une question que, heu, effectivement que tu te poses? C'est, heu: «Est-on sûr que les dons que nous faisons, heu, que, ben que les dons qui sont faits, heu, vont bien ne là où on on on on on voudrait les faire?» comme, heu, dans les aides, heu, pour la faim ou chose comme ça? Ouais.
Ben dans les ouais dans les dans les aides, heu, en fait, il y en a tellement qu'on on a du mal à dissocier en fait, heu, qui fait quoi.
Les vrais et et et ceux qui sont peut-être, pas
Ben, je pense qu'ils sont tous vrais, ils ont tous une notion de bonté, heu, à l'intérieur, mais par contre, heu, voilà, on on a pas pas assez de regards, je trouve, sur l'utilisation de, ben, de des ressources quoi.
Mmh d'accord. Ben, heu heu oui, je je je je comprends tout à fait, heu, cette interrogation qui est très justifiée quand, heu, on a envie de quand, heu, c'est c'est une, heu enfin, pour faire un geste pour les autres quoi, et on peut se demander: «Où va mon argent?». Ah ou exactement, voilà.
Ben, on aime bien avoir le résultat. On aime bien avo on aime bien voir le résultat, ou tout du moins, heu, être un petit peu justifié. Moi dans le cadre du don du sang, heu, ben au final, hem, heu, je suis sûr que c'est quel voilà, c'est je suis sûr que ça part, heu, pour une urgence. Merci beaucoup.
Ben, tu es sûr que ça part immédiatement. Ouais, tout à fait. Ben, c'est très bien. Je te remercie beaucoup aussi, et ben, bonne, heu, bonne continuation.
Au plaisir.
Au plaisir.